Evet. Peki son olarak, eee, hazırlıksız bir misafir bir anda çaya geliyor. Bu se şu o an ne hazırlarsın en az malzemeyle? Nasıl onu ağırlarsın? Yok, hayır, çay saati.
Yemek mi hazırlamam gerekiyor? Çay saati ne hazırlayabilirim? Hemen bir fındık mutlaka evimde olur, fındık türevi şeyler. Eee, hızlı bir şekilde daha misafir gelmediyse puding yapmaya çalışabilirim. Eee, ı ı bir koşu markete gidip <chuckles> bir kek ya da telefondan bir şey sipariş etmek olabilir. Eee, çayın yanına mutlaka evde, eee, verilecek ufak, ufacık bile olsa bir şey bulunabilir diye düşünüyorum. Yani kek, kurabiye, eee, bisküvi, yani, ı o bunlar, bunlardan birini, eee, vermeye çalışırdım misafirime.
Hı hı. Hı hı. <giggles> Evet. Hı hı. Hı hı, çok güzel. Benimle paylaştığın için teşekkür ederim.
Eee, ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.

Tatlı olaraktan, ııı, sütlü tatlıları seviyorum. Eee, sütlü tatlılardan da, eee, sütlaç yapımı kolay oluyor.
I hı. Neden s Evet. Neden onları tercih ediyorsun sütlü?
Eee, çünkü şerbetli tatlılar bence insanın vücuduna çok ağır geliyor ve şeker oranı çok yüksek olduğu için rahatsız edici olabiliyor. Midemde bir ağrı yapıyor. Eee, o yüzden sütlü tatlılar hem daha hafif hem daha, eee, yapması da daha kolay. Çünkü şerbetli tatlıları, eee, biliyorsun ki hazırlamak birçok aşamadan geçiyor. Mesela baklava vs. türevleri gibi.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Peki, eee, akşam yemeği hazırlayacaksın. Kısıtlı bir malzemeyle hazırladın. Bunun, eee, nasıl zenginleştirirsin? Ya, hazırladın. Yani sunum ve, eee, böyle tat olarak bir püf noktası var mı?
Hı hı. Eee, sunum ve tat olarak yani aslında az ımm, mesela bir zeytinyağlı yemeği aklıma geldi, eee, siz bu soruyu sorduğunuzda. Diyelim ki bir zeytinyağını yaptınız, az malzemeyle yaptınız, onun bir püf noktası var, içerisine biraz şeker katmak. Gerçekten tadı inanılmaz değiştiriyor ve böyle çok farklı bir, eee, farklı bir yere taşıyor o yemeği, öyle söyleyebilirim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani o e eee, ağırlığını mı alıyor o şeker yoksa şekerle olmuyor mu?
Eee, şekerli olmuyor. Aslında, eee, çok farklı bir tat veriyor. Yani o birazcık şeker istiyor. Genel olarak tüm zeytinyağlara şeker koymak onun bir püf noktası. Eee, şeker kullanarak yemeği zenginleştirebilirim. Eee, s sofrayı nasıl zenginleştirebilirim ders dedin sanırım, böyle bir soru sordun. Eee, bunu da işte çeşitli dekoratif şeylerle süsleyerek, eee, bir jumper tarzında şeyler koyarak, eee, bu şekilde güzelleştirebilirim. Mum yakılabilir alternatif olarak.
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, yani sen, eee, böyle sunumda o mumdur, görselliğe mi önem veriyorsun? Yani böyle o şey olarak gör şey mi yoksa yemeğin çok çok güzel, kallavi mi olması gerekiyor? En önemlisi hangisi?
Eee, bence ikisi de bir arada, eee, kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Çünkü, eee, bu iki ikisi bir ayrılmaz bütün. Bence yemek tadı, yani güzelliği tadında ama göze de hitap etmeli diye düşünüyorum. Çünkü çok çirkin bulduğu bir şeyi insan yemez bence. Çirkin gözüken bir şeyi insan yemek istemez. O yüzden, eee, görüntünün de, sofranın görüntüsünün de güzel olmasını tercih ediyorum ama tabii ki her zaman bunu yapabilmek çok mümkün olmuyor. Eee, ciddi bir efor gerekiyor, zaman gerekiyor, ııı, bu bunun için biralanınız da olması gerekiyor.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, yani bunun için zaman da gerekiyor. Hı hı.